À, có chứ, mình lội á là mình có gặp, à, cua nè, rồi nói chung là cá thì nó cũng nguy hiểm đó, nhưng mà tụi mình có trang bị đồ á, có mấy cái vớ với lại mấy bộ đồ mà để mình đi đi lặn đồ, đi bơi đồ đó.
Ờ, ờ. À. Ừm, ừm, ừm. À, vậy cũng yên tâm. Bảo hộ ha. Ờ, hợp lý, hợp lý, rồi tính ra là nhóm của bạn cũng chuẩn bị kỹ quá ha, vậy thì hông biết trước khi đi là nhóm của bạn có tìm hiểu kỹ hông, hay là, kiểu là, cảm hứng thì đi thôi?
Ừm. Đúng rồi. Có tìm hiểu kỹ á, nhóm mình á là là mỗi bạn sẽ lên kế hoạch là, à, mua đồ ăn, ờ, còn mỗi bạn sẽ lên kế hoạch để, ơ, đi lúc mấy giờ, ngày nào, rồi chi phí bao nhiêu
Ừm. À, là cùng nhau lên kế hoạch. Ừm. Ờ, hợp lý quá ta, ừm.
có trải nghiệm gì? Phải ai dẫn đoàn đó, nói chung là về mặt an toàn á, lần đầu mình đi, ơ, đi xuyên rừng để mà mình trải nghiệm mà bạn, cũng hơi lo chứ.
Ờ, hiểu luôn. Ừm. Ờ, thích quá ha, đúng rồi, mà bạn ơi, kiểu như là, bạn đi trong rừng vậy á, bạn có gặp những cái loài thực vật hay động vật gì lạ bạn chưa từng thấy bao giờ hông?
Có nha, mình gặp nhiều lắm. Mình thấy, a, một cái cây nó to mà mình hông nhớ tên nó cây gì nha, rồi xong rồi còn gặp mấy cái lan á bạn, phong lan, cây lan mà ở đây á, thì ở trong đó là nó mọc trên mấy cái, a, cây mục á, cái gỗ mục á. Rồi á nha, gặp mấy cái nấm, trứng gà, nó, ôi, rất rất là nhiều luôn, ừm, còn có cả mấy cái cây dược liệu, thuốc đồ nữa mà mình không cái gì mà tên Đinh Hương gì đó, nó mấy cái cây dược liệu đó, ừm.
Ừm, ừm, vậy hả? Ừm, ừm, ừm, rồi sao, rồi sao? À, ồ! Ừm. Ừm Và thích ăn, đúng hông bạn ha? Ừm. À, mình hiểu nha. Ủa, bạn ơi, kiểu như, c bạn có cảm đến bạn hông? Kiểu như là, có cho m cái vé mình đi
À, cái lúc mà tụi mình đi á nha là tụi mình vô đó tụi mình hổng có mua vé, ờ ủa, hông, phải mua chứ, mua một cái vé mình đi á, thì đi rất là thích luôn. Đi vô á là, ờ, được chụp hình nè, rồi được kia này nó, rất là vui luôn á bạn, rồi xong mình còn nh
Ừm. À. Ừ, đúng rồi. À. Ừm, chụp hình hen. Ừm, nghe bạn kể cũng vui thiệt, ừm.
Cái suối ở chỗ đó nó mát mà nó trong suốt luôn bạn ơi.
Ờ, vậy là nhóm của bạn có tắm suối hông hay là, kiểu như, chơi chơi ở đó thôi?
Chơi chơi thôi à, chơi chơi xong cái sẽ đi di chuyển tới nữa, di chuyển tới một cái, à, một cái rừng giống như là cái cánh đồng lúa mà nó nó nước mênh mông, ừ, lục bình đồ này nọ mà, ừm, nhiều lắm, nói chung là xong rồi tụi mình, ờ, đứng ở đó, ừm, cái cây gạo, cây đồ nữa đó bạn, ừm.
Ờ, ờ, ờ. Ừm. Ôi, trời, thích vậy! Ừm, wow! Ừm, cũng đa dạng nữa ha, ừm. Cây gạo, ồ! Vậy thì hông biết là cái người mà h dẫn đoàn của bạn đó, họ có, kiểu như, thuyết minh về những cái ý nghĩa hoặc là cái, ơ, lợi ích của những cái cây mà bạn từng gặp hông?
Có chứ bạn, họ thuyết minh rất là kỹ, họ sẽ chỉ cho mình nhận diện cái cây nào nè, rồi cái cây nào là có rồi mấy cái con động vật ừm, rồi xong rồi còn chỉ cho mấy cái con, ơ, cò, sếu đầu đỏ, mấy con vật, khỉ đồ đó.
Ừm hứ. Ồ, vậy ha! Ừm, hay quá! Đó, đúng rồi, hữu ích quá ha! Ừm hứ. Ừm, trời ơi, ê, sao nhìn quý hiếm quá à. Ê, là hình như mấy con sếu đó mình nghĩ nó cũng quý á bạn, ờ, kiểu, kiểu như vậy, à.
Ừm. Ừm, đúng rồi, tụi mình chỉ được ngắm từ xa thôi, chứ hổng có được lại chạm rồi này kia nha.
À, đúng rồi, sao được. Đúng rồi, quy định, đúng hông? Có quy định rõ ràng, à, thì bạn nhắc như vậy á thì mình cũng thắc mắc á là hổng biết là trước khi mà bạn đi, ơ, trekking xuyên rừng vậy đó, thì người ta, kiểu như, có hướng dẫn cho bạn sơ sơ về quy định rồi, kiểu như, những cái quy tắc an toàn này kia hông?
Ừm, đúng, đúng. Ừm.